¿Alguna vez en este proceso sentiste ansiedad?
Claro, Ujú. Claro, creo que va de la mano a este síndrome, la ansiedad y el estrés, el sentirte inseguro y n sin saber qué hacer, entonces, creo que, pues, tu cabeza, literalmente, comienza a maquinar, a sobrepensar, a crear mil y un escenarios, y eso es lo que te va provocando esta ansiedad, muchas veces desmedida, y quizás sin sin razón fundamentada, aparente. Entonces, son procesos totalmente mentales que considero que sí, o sea, por muy pequeños que sean, o por muy pequeña que sea la situación, sí tienen que abordarse.
Ajá. Mm, claro. Totalmente, y ahora, ¿cómo lo manejas? O sea, ya tuviste toda ex esta experiencia, ¿ahora cómo lo manejas? ¿Tienes alguna estrategia? Eh, ya ves, por ejemplo, hoy en día se escucha mucho el tema de afirmaciones, ¿no? De yo puedo, eh, yo lo creo, yo tú manejas este tipo a lo mejor no no tal cual, ¿no? Pero, ¿tienes algún tipo de estrategia, para hacerte sentir más seguro contigo mismo?